É, também não teve tanta gente assim, porque eu também não fui em muitos encontros.
Uhum. Entendi.
Mas eu te eu não tô mais nos aplicativos, pra você ter ideia.
Ah, você nem tá mais.
Não, eu desisti, porque eu no co no final acabava brigando com as pessoas, eu não sabe, eu não quero arranjar uma pessoa para eu brigar. <laughs>
<laughs> Você por acaso tem um perfil de homem? Você acha que você busca um perfil específico? Algumas mulheres pensam: "Tatuado, piercing, skatista, moderno, tá, tá, tá".
Não, não. Eu gosto de homem inteligente, que sabe conversar.
Ah, mas fisicamente ele tem algumas alguns traços quando você vai ver? Ou profissão específicas, assim? Você faz essa seleção?
Não. Tem alguma coisa de arte, mas eu tenho visto que ultimamente também, eh tem uns eu ju eu tenho ido pra um lado, assim, de TI, de de coisa, tipo, u meio um pouco nerd, mas não gosto de nerd.
Uhum. É, porque considerando o que você descreveu, já tem, assim, você já tentou e parece que tem esse impasse que é muito comum mesmo com esses encontros via aplicativo, que todo mundo parece que tá dis muito disponível e depois, na vida real, está todo mundo indisponível. Ninguém tem tempo para se encontrar, porque todo mundo acha que tem muita opção. Então, ficam
Então É. Exato. Aí ficam medindo, né, quem que é melhor ou pode depois, e aí
Isso. Ou indeciso, ou pensa: "Tá aqui na minha lista, posso ir depois". É como se sempre tivesse limpo, porque a pessoa tá na sua mão, no seu celular. Tem uma sensação de que né. <chuckles> Literalmente, porém, não. E, às vezes, mudar de perfil de homem pode te surpreender, nem que seja só pra realmente ser um cara que te chama e você vai no lugar, pra ter uma experiência diferente. Que eu acho Já fez? Foi <laughs> como que foi?
É. Basicamente, né. Tá mesmo. Não, eu já fiz isso, foi um desastre. <laughs>